Uguale, ehm, l'unica cosa che parte diciamo della mia modalità cattiva, chiamiamola così, poi si si trasforma non nel sbraitare, urlare, senza se e senza ma, ma nel voler sovverchiare l'interlocutore con tesi che, magari, da quel pun da quel momento per me sembrano oggettive, poi magari a mente fredda dico: "Ma non eran forse così tanto oggettive," Un po' lo sono, perché comunque <chuckles> un po' di ragione la voglio avere sempre. <chuckles>
Okay. <chuckles> Esatto. Erto. Ah beh, sì. <chuckles> Quello quello è un po' tutti. È per questo appunto che che nascono i conflitti, perché se no non non non ci sarebbero ci sarebbe modo. Esatt Ehm, io diciamo che sull'ultima parte che hai detto dell'urlare, cioè condivido con te, s cioè secondo me
<chuckles> Cert Non nascerebbero, chiaro.